Ayan, ma ma maipapakita na tunay kong naunawaan 'yong nararaman nararamdaman ng iba, kung talagang aktibo akong makikinig sa kuwento at, ah, sinasabi ng kausap. Kasi napakahalaga 'yon na, halimbawa, sa isang sitwasyon, na halimbawa, 'yong isang kaibigan o 'di kaya kapamilya, eh, may malungkot na karanasan o 'di kaya stress siya sa isang sitwasyon. Bale 'pag pakikinggan ko kasi 'yong kuwento niya, o 'di kaya 'yong, ah, sinasabi niya, ayun, mas mailalagay ko din 'yong sarili ko sa kalagayan niya.
Oo. Hmm. Mm. Ah, oo, maganda 'yon, ah, ibig sabihin, parang nire-relate mo lang din, 'no, kung ano 'yong, ah, pinapakita ng kausap mo, na para maunawaan niya na nararamdaman mo din siya, 'di ba? Pero, may mga gestures ka ba, katulad ng mga non-verbal cues katulad ng, pag pagtango, ganiyan, may mga ganiyan ka bang ginagawa na ipinapakita mo sa kaniya na, nauunawaan mo 'yong nararamdaman niya?